Incroyable. Et toi, tu joues d'un instrument?
Et en dans moi, j'en joue. Ouais, je joue de l'accordéon accordéon diatonique et après j'ai toute une panoplie justement d'us d'instruments en tant que musicothérapeute puisqu'on, mmh, on utilise la sono. On appelle ça la sonothérapie aussi. C'est à dire que l'on va utiliser aussi alors là, ça va v être plutôt les sons, justement, pour travailler sur l'énergie de la personne et équilibrer son énergie, tu vois? Et du coup et c'est là où les expériences les plus folles que j'ai eues dedans, c'est avec les personnes qui sont sourdes.
Parce que OK. D'accord. Mmh mh. C'est incroyable! C'est fou! <chuckles> Comment tu fais d'ailleurs dans ce cas-là?
Et bah, d bah du coup, je leur fais écouter. Mais, en fait, ils ils n'entendent pas la musique, mais ils la ressentent ,en fait et c'est là que j'ai vu voilà, c'est ça. C'est à dire que moi, en fait, c'est là que j'ai vu quelle était la force de la musique, effectivement. Mais la force positive, mais aussi la force négative. C'est pour ça que je dis aussi, tu vois, tu as certains types de musique, si tu les écoutes, et ben, ça va pas te faire du bien, tu vois? Genre, heu, le métal, heu, le hard rock, heu, les trucs comme ça. Si tu n'écoutes que ça dans ta vie, c'est pas bon du tout pour toi. Après Mmh. Mmh.
Ouais. OK, avec des vibrations peut-être? OK. Ouais. Oui, ça va dans les 2 sens. Ouais. Mouais. Mais justement, c'était ma prochaine question. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des styles de musique, d'après toi, qui sont, heu, bah, plus ou moins enclins, tu vois, à, bah, justement donner de la bonne humeur ou, au contraire, te mettre dans un état pas possible?
Mmh. Ah oui, complètement complètement. Ça a été prouvé scien ça a été prouvé scientifiquement, effectivement heu. Le le alors, la musique qui détend le plus, qui qui a le plus d'effets, heu, on va dire, heu, heu, relaxant, et hem, et comment dire, et heu et heu, comment dire, hem, heu? Résilients, c'est à dire qu'ils vont qu'ils vont te mettre dans la résilience, c'est le jazz. Et ça ça a été prouvé scientifiquement. Heu, l la musique qui qui fait le moins de bien au corps, mais uniquement au corps hein, pas forcément au cerveau, mais au corps, c'est le métal.
Comme quoi? Vas-y, donne des exemples! <chuckles> Mouais. Ouais. OK. OK.